É, que que realmente use muito do meu cérebro, ou, eh eh, tinha uma época que eu pensava assim: "Nossa, não! Tenho que resolver isso sozinha, tenho que, eh, inspirar, fazer meditação". Quando você tá ansioso, eu acho que a meditação é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque você tenta literalmente não fazer nada, nossa! Daí, eu tenho
Uhum, uhum. Hum. Uhum, uhum. E aí, você fica pensando só naquilo, né?
Exatamente ali, você abre a academia de crossfit da ansiedade. Ela empurra pneu, vira, nossa! Você fala: "Meu Deus!".
Sim. <laughs> <laughs>
Acho horrível.
É. Realmente, eu acho que colocar uma outra coisa na cabeça, né. Tentar se distrair de alguma forma, é a melhor opção.
Uhum. Nossa, eu eu vi um desses gurus, e também adoro, né, a ideia de guru. Eu amo e odeio um pouco, mas desses indianos assim, que alguém virou e perguntou: "Isso daí?". Aí o cara virou e falou assim: "É, porque daí, às vezes, eu ligo a tv, sabe, e aí eu não consigo dormir, porque eu tô ansioso e tal, daí eu ligo a tv e vejo um filme e daí eu me sinto culpado, sabe, porque acabei e fico enchendo a minha cabeça com tv, com série, com coisa". Aí o guru virou e falo: "Ué, mas é ótimo isso". Você consegue interromper a sua ansiedade, se é um filme que vai te ajudar por que que você vai se negar ver o filme? É uma função do entretenimento, tipo, ele tira você da sua vida e te põe numa outra. Ah, eh, o ideal seria você se regular sozinho? Seria, mas o filme é uma forma de se regular sozinho, você tá saindo da sua realidade indo indo pra outra. É uma forma boa, né?
Né? Aham. <laughs> Uhum. <laughs> Sim, sim. Aham. Claro. Aham. Exatamente. É eu acho que a questão é quando isso vira algo muito frequente, né? Quando isso deixa de ser algo esporádico: "Ah, tô tô meio ansiosa, vou ver um filme". Quando passa aquela pessoa a viver num universo paralelo quase, né, eh eh, séries coreanas pra solucionar todos os problemas da vida.
É. <chuckles> Preciso

E aí isso acontece, assim, com uma frequência meio grande, assim, comigo. E aí eu fico meio que pensando que, sei lá, acho que aceitar um pouco, e e ou, assim, não sei, será que é porque eu não aceito e fico combatendo, pensando: "Ai, não deveria estar assim." Que aí piora. Do tipo, se aceitar e pensar: "Ok, então eu vou olhar no Google Maps e vou ver todas as coisas. E é isso que tem para fazer." E o resto, tentar, eh, me distrair. Mas, às vezes, eu fico até meio meio brigando com a própria ansiedade, sabe: "Nossa, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Vai se torturar por causa disso?" E aí cria um diálogo na cabeça.
Uhum. <laughs> É curioso, né. Eh, você fica, eh, você com você mesma, né. É é um embate entre duas versões suas, uma que está ansiosa e a outra que não entende porque está ansiosa não deveria estar.
É, está com raiva porque a outra está ansiosa.
Né. Aham, aham, eh, não, é muito curioso, né, como isso acontece. Porque o ser humano, ele tem um sentimento e ao mesmo tempo ele fica indignado que ele está sentindo aquilo.
Aham. <chuckles> É, realmente, é uma coisa bastante irritante, assim, essa coisa de dupla, tripla personalidade, né. Quando não entra um terceiro, que fica tentando arbitrar os dois, é horrível isso assim.
É. Aham. Sim. <laughs> É é, são todos os divertidamentes juntos, assim, sabe.
Pelo amor de Deus. É, todos os divertidamente, nossa horrível isso.
É, mas
E assim, péssimo, não tem tem muito umas força ali.
Inclusive, a ansiedade, ela é um personagem, agora, de "Divertidamente" também.
Ah, é verdade. Que agora, a menina é adolescente, né.
Uhum. É. <chuckles>
Nossa, ou seja, socorro eu estou na adolescência. Isso, então é é uma outra descoberta interessante essa do divertidamente que você falou, porque eu eu era uma criança também, não nesse nível, eu acho que a ansiedade ela se desenvolveu muito bem, cresceu, ficou adulta, ficou forte, fez CrossFit a minha, nossa enorme. Mas, eh eu acho que
<laughs> Uhum. <laughs>